あの、家族の集まりとかで。なんか、ことま断りづらい頼みを、あの、されるんですよね。まあ、それについてちょっと、あの、話聞いてもらえますか？
うん。 ああああああ。 あ、もちろんです。え、どんなこと頼まれるんですか？
あの、私たちが住んでいるところは、まあ、割となんだろう。その、観光地から、車で1時間ぐらいのところに住んでるんですね。
うん。 はい、はい、はい。
それで、あの、まあ、その、アアメリカに住んでいるんですが。で、あの、まあ、それぞれの、あ、夫の家族とか、私の家族が、まあ、あの、日本から来るんですよ。遊びに。で、その度に
うん。 うん。 うん。 うんうんうん。 うん。
まあ、空港まで迎えに行って。それでその、観光地に連れて行きの、っていう感じで。まあ、それが、まあ、あの、まあ、1周まあ、1回まわって。まあ、2周目回って、そしたら今度その、例えば姉の友達を連れてくるとか。
<laughs> <laughs> うーん。 はい。 うーん。ふ。
その、姉の友達の娘が来るからとか言って。そういうこと
姉の友達の娘、他人ですよね。<laughs> うん。
そう、本当に。まあ、確かに私たちが日本に帰ると、まあ、良くしてくれたりはするんですが。でもなんかちょっと比が違うというか。なんかその、値があまりにもなんか、違いすぎるというか。
うん。 うん、うん。 ああ。え、結構皆さんやっぱ、遊びに来られるんですね。
うーん。なのでうん。 ええと、そうですね。ものはじめもう10年以上住んでるんですが。まあ、初めは結構、あの、1周2周しましたね。
うんうん。 はあ。なるほど。
え、すうーん、それでうちにも泊まるし。
うん。 うん。
なので、なんかもう本当にいい加減に。ん、これは断りたいなって思うんですが。ちょっとこの断る、なんかタイミングというか。うーん。なんか。
うん。 うんうん。 うん。 確かに。うん、うん。
あの、私も日本から、何か買ってきてもらうものとかもあるから。<chuckles> そう、そう。断りづらいんですよね。
うんうん。<laughs> ああ、なるほど。そうなんです。いや、無下にはできないし。
うーん。 そうなんですよ。
うん。え、ちなみに日本に戻られるのって、どれぐらいの頻度で戻らるる戻られるんですか？
うん。 うん、ううん。うん、うん。でもね、結構来てくれるので。まあ、1年に1回。うん、そうですね。1年に1回、まあ、もしくは2年に1回とかですかね。うん。
うん。 うん、うーん。あんまりじゃあ、そんなに頻度高くっていうまあ、でも1年に1回だったら、それなりに多いか。
うーん、どうでしょうね。その来てくれまあ、次々に来てくれたりする時は、もう本当に、じゃあ今年は帰らなくてもいいかって。向こうが来るからみたいな。そんな感じで、うーん。やり過ごしてましたね。
うん。 はあ。 え、逆にその、どれぐらいの頻度で、皆さんお越しになるんですか？
そうです。もう続く時は、本当に毎月のように来て。 で、その飛行場まで迎えに行くのもそんなに、く、楽ではないし。
<laughs> うんうん。
あの、なんだろう。ね、ガソリン代も結構、馬鹿にならないじゃないですか。なんか。
高いですよね。
せ高速代というか、なんかかかるし、だからなんか、もう結構お金もね、なんかもう今、日本円安いから、このちょっとドルに換算すると、これ日本円にしたらこんなかかってんだよって、なんかも言いたいぐらいですけど。
うーん、うん。 うんうん。 はい。 うーん、それは言わないんですね。こっちで頑張って負担してる形なってるんですか？
うーん。 ななんか別に見下してるとこそういうわけではないんですが、なんか、こう円に換算すると、結構な金額になっちゃうから、なんでもね、こっちも痛いんですけどうーん、なので、だからまだ自分の親とか兄弟ぐらいだったら、まあ、持ちつ持たれつというか、なんかそういうところはあるから、まだいいんですが、それがほんとに、あの、ちょっと遠い親戚とか、さき言ったね、ともらあの、姉の友達の娘とか、そういうのだと、うーん、どうなのかな？と思って。
うん。 うん。 ああ。 うん。 うんうん。 うん。 <laughs> うーん、ああ。なんかそこになってくるとちょっとこう、ね、そのみかえ見返りじゃないですけど、そこまでやってるんだったら、さすがにやっぱりガソリン代とか、ある程度のところにちょっとやっぱり負担はして欲しいなと思いますよね。
うん。 うーん。 思いますよね。何なんでしょうね、その感覚が。なんか、ん、こちらからは頼みづらいけど、まあなんだろう、私もなんだろう、常識的に考えて、まあね、そう言うのってあってもいいのかななんて思うけれども、全然なんかもう当たり前のような感じなんですよね。
うーん。 うーん。うん。 うん。 うんうん。 うーん。え、でも、例えばその日程が合わなくて断ったみたいなことって今までにはあんまりないんですか、じゃあ。
はい。 へえ、その急に来るわけではなくて、やはりそのもう何か月も前から、この時に行ってもいいとか、そういう感じじゃないですか。
ああ、そうか。 ああ、そうなってくると、いや、予定あるからって断れないですし。
<coughs> そうなんですよね。
あ、ああ、なかなか。
じゃ、うんうん。ただ、最近はちょっと私も仕事を始めたので、もうなんか前みたいにはね、もう連れてってあげたりはできなくなるよ、みたいなことはまあ、一応言ってはいるんですが、うーん。
うん。 うんうん。 うんうん。 それ何かちゃんと効果ありましたか？
そう。 どうなんでしょう、まだ、そうですね、3か月前に来た、うーん、ばっかりで、それ以降は、あの、まだ予定ないので。
うん。うん、うん。 うーん、ちょっと分かんないですね、まだ。<laughs>
いや、そう、でもその3か月前、あ、4か月前か、に、あの、私が日本に行ったんだ。その時にですね、あの、私はいつもこうやって飛行場まで迎えに行くんですよね。
うん。 はい。 うんうん。
でもそれ、別に全然簡単でも何でもなくて、結構しの中でもその、なんかドキドキしながら運転して迎えに行くんですけど。で、それでやっぱりしゅあの、空港に行ったら駐車場にも車を停めなければいけないし、そう結構お金もね、またかかるし、でも私が日本に帰った時に、あの、迎えにも来てくれないんですよ、車が。
うん。 うんうん。 うん。 うん。 うん。 え、ひどい。<laughs>
だだから、なんかそこがすごいなんだろう、ふこう
ええ。 不公平ですよね。
うーん。だなってすごく感じて
うん。
で、なんかあのね、別に荷物が少ないわけでもないし、こちらからも色々か買って持っていくので、うーん、でも迎えにも来てくれなくて、もう、あたり前のように私はバスん乗って帰るんですけど
ええ、うん。 うんうん。 うん。 ええ！
うーん、なんか、それでなんか、ちょっと私も、ん、「え」
うーん。
「違うだろう」思ったんですけどね。
うん、うんうん。ええ、え、ちなみにその、アメリカのほうのお家って、空港からご自宅まで公共の交通機関で行くことも可能なんですよね？
うん。 うん。 うーん。あの、今、だからタクシーとか、その、配車サービスうん、だだけというか、そのぐらいですね。まあ、あの、もちろんバスとか電車とか乗ったら、まあ、相当大変な感じですよね。でも今はね、配車サービスがよくあるから。ま、アプリさえ入れたら、そっちの方がなんか逆に安い安いんじゃないかなって思う。うん。
バスん乗るか電車なの。 あ、そうか。 うん。 うんうんうん。あ。 ふん、うんうん。 うん、うん、うん。確かに。そっか。あの、多分その、お時間が取られるっていうことも、もちろん、その、負担だと思うんですけど。多分その、不平等感の方が、その、負担としては強いですよね、きっと。
うん。 はい。 そう！ そうなんですよ。そこなんですよ。私、確かにあの、前は、あの、その、ご飯ね。なんか食べに連れてくれたりもありましたけど。でもそんな、ほんとに、その姉の友達の娘なんて、別に私が行っても知らん顔だし。<laughs> うん、うん。
うん。うん、うん。 うーん。 <chuckles> <laughs> なんで来られたんですかね？<laughs>
分かんない。でも、私があのね、日本に行く時は、実家に泊まるから。別にそのね、そのお友達の家とかに、そその方の家んとかに泊まるわけじゃないですしね。うん。うん。
うん。 はい、はい。うーん。不思議。<chuckles>
不思議なんですよ。でも、それがなんか断れない自分が、なんかもう、なんだろう、弱いなと思うし。でもこうやってね、あの、愚痴を愚痴を出してるってことは、なんかね、あの、愚痴が愚痴がいっぱい出てるのに、その本人に向かって言えないっていうのもなんかね。あの、弱いですよね。
うん。 いや、いや、いや。うん。 うん。 うん。 うん。いやいやいや。そんなことないですよ。そうやってちゃんと、受け入れてあげようっていう、まあ、その前向きな姿勢でね、取り組んでるのほんとに優しいな、偉いなっていうふうに思うんですけど。ただ、でも、それでこっちがね、そんなに負担に思っちゃうんだったら、続けていけないじゃないですか。う、ふん。それはそれでやっぱり良くない、健康的じゃないなと思うので。なんか、せめてそのなんでしょう。配車アプリとかで、うちに泊まるのは構わないからタクシー乗ってきて、みたいな形にせめてできたら。もうちょっと楽なのかな、気持ちは。っていう気はするんですけど。
うん。 うん。 うん。 うん。 うん。 うん。 うん、確かに。 うーん。 うーん。 そうですよね。だからどこかまでは妥協してあげるけど、ここから先は踏み込まないでねっていうような、やっぱり境界線を作るべきですよね。
うーん。 うーん、だと思います。その、もちろんそのタクシーね、見ず知らずのタクシーに乗せるのは不安だと思うんですけど、例えばそのさっきおっしゃってた配車アプリとかだったら、ま、まだ多分安全ですよね、きっと。うん。
うん、ふん。 ええ。 うーん。 そうですよね。別にね、なんかあのアメリカだから、英語だから全くできないってわけでは、ね、みんなないと思うし、うん、だから、問題ないですよね、そこは。なんだ。あの冷たくあしらうわけじゃなくて、ちゃんと境界線を引くっていうのは別にいいことなんですよね。
うん。 うん、うん。 うん。 ですです。 うん。 うーん、だと思います。なんかその一から十まで全部こっちがやってあげるっていう前提で向こうが来るから、ちょっとやっぱり苛立ちが <laughs> 強いんだと思うんですけど。
そう。うん。 まさにそこなんですよ。もう今話しててもう本当確信しました。うーん。ホントに不平等感が多分私をなんかこういう風になんか嫌な気持ちにさせるんですね。
<laughs> うん。 うんうんうんうん。なんか、ね。
それかうん。日本に行った時に迎えに来てって言えばいいのかな？
うん。 あ、それも言ってみましょう。それはもうその今のアメリカで受け入れる話は一回置いといて、それとはもう別にあの迎えに来ては言いましょう。
うん。 ええ。うん。 そうですよね。せめて送って行けって感じですよね、空港まで。うーん。
うん。 うんうん。 送り迎え両方とも自分でね、公共のやつ使うのって結構大変ですよね、大きい荷物抱えて。
ですよね。そうなんですよね。でもそれをなんか当たり前のように、アメリカに来る時はやるのに、なんで私が日本に帰る時にはしてくれないのかなっていう、なんかね、うーん、嫌ですよね。
ふん。 すごい、嫌ですよね。<laughs> うん。
そうでも今日なんかこうやって話したら、なんかちょっとすっきりしました。<laughs> うん。なん 愚痴みたいになっちゃいましたが、聞いてくださって本当にありがとうございます。
うん。 あ、よかった。<laughs> もう全然ちょっと不公平だなって思うことをちょっとずつ伝えていきましょう。もう。で。
はい、そうします。境界線引くようにします。ありがとうございました。<clears throat>
そうしまし。いやいや、こちらこそお話聞かせていただいて楽しかったです。ありがとうございました。